Aslında ben şehrin birazcık dışında ve doğanın içinde büyüdüm, eee, ve ama çocukken hep şey istiyordum. İşte, apartmanda büyüyeyim, komşularımız olsun. Çünkü bahçe içerisinde bir evde büyüdüm ve hiç komşumuz yoktu. Eee, oynayabileceğim çocuklar yoktu. O yüzden sanırım, eee, çocuk yaşları için çok normal değil, çok, hani, tercih edilen bir şey değil. Birazcık da sıkıcı gibi, eee, tek başına olduğun için ama
Ha. Hı hı. Hı hı. He he. Hımm. Hımm. Yalnızlık mı çektin, yani, o çocukluk döneminde biraz?
Eee, tabii ki, hiçbir, eee, kimseyle oyun oynayamıyorsun, etrafında ödevini sorabileceğin birisi yok gibi düşün ya da bir apartman arkadaşın yok 5 dakika bir oynayasın, eee, onlar zordu.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Çocuk olarak ihtiyaç duyuyorsun tabii bir sosyalleşmeyi, paylaşmayı, eee
Eee, tabii ki tek başına olmak, hani, ne yapacağını da çok bilemiyorsun ya, büyükken kendini birazcık daha oyalıyorsun. Onu söyleyecektim. Büyük olduğum, hani, yetişkin olduğum anda şehirden kendimi doğaya attım ama. Eee, orada yaşamaya karar verdim COVID döneminde özellikle, eee, şehrin çok uzakta bir yerinde yaşıyordum. Şehirden çok uzakta bir yerde yaşıyordum.
Hı hı. Hı hı. Hımm. He he. Ne değişti peki? Yani, öncesinde şey o zaman bir şey, bir süre şehirde yaşadın mı? Eee, ondan sonra nasıl hissettirdi de seni itti tekrardan bu tarz bir doğada yaşama?
Imm I hı. Hı hı. Imm Yani açıkçası biraz fırsat oldu diyeyim. Birazcık da, eee, hayatımız düzene girince, hani, diyoruz ya, "Evet, ne istiyorum?" diye. Hepimizin aslında hayali, eee, şehrin birazcık dışında bir emekli hayali. Ben de evden yaşa evden çalıştığım için, eee, COVID döneminde de böyle bir şansım vardı. O yüzden kolaylıkla yapabildim ama, eee, yaşımın
Hıh. Evet. Hı hı. COVID'le mi başladı, yani, daha oraya geçişin, eee, di
Emm, çocukluktan sonra, evet, çocukluktan sonra kendimi, hani, üniversiteye attığım anda şehirdeydim ve asla şehir dışına çıkmak istemiyordum. Eee, yine seviyordum kamp yapmayı ama o kadarı yetiyordu. Sonra içimde açıkçası bir istek hissettim, tekrardan doğaya gideyim diye. Eee, inan, asansöre binmediğim 8 ay oldu hayatımda ya da yürüyen merdiven görmediğim. 8 ay. Eee, güzeldi.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Harika bir deneyim gibi gözüküyor. Eee, peki nasıl avantajlarını görüyorsun? Eee, o doğada dışarıda şehir dışında olmanın nasıl şu an bir yetişkin olarak avantajları var? Dezavantajlarını hissediyor musun?
I hı. Emm

"O kadar radikal değil," diyorsun. Peki, e mesela o doğada yaşadığın deneyimde en çok ne hoşuna gitti? Yani, ııı, tamam özgürlük var ama hani, üretim de yapıyorsun anladığım kadarıyla, hani, bitkilerle iç içesin. Orada bir özel ilgin mi vardı, ııı, bir şeyler yapmak için?
Hı hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Imm, yani aslında özel bir ilgim vardı. Her zaten, hani, işte, çocukken de şehrin dışında birazcık büyüyünce bahçeli ev, işte, küçük böyle kendi küçük tarımını yapmak. Eee, bunlar zaten çocukluğumda gördüğüm şeylerdi. Biraz da orada yapacak bir şeyin yok. Deniz kenarı bir yerde yaşıyordum. Hani, ormanda olsa birazcık daha böyle orman gezilerine gidersin, bir şeyler yaparsın ama deniz çok kısıtlı bir zaman dilimi veriyor sana, eee, onunla birebir iletişim hâlinde. Hani, içine girebilmen için de çok za zaman dilimin çok kısıtlı. Kışın yüzebilen birisi değilim açıkçası, yapanlara saygı duyuyorum ama hani, saatlerce gidip orada güneşlenemiyoruz. Yazın geçirdiğimiz zaman daha farklı oluyor. Eee, öyle, yapacak çok fazla I hı. Yapacak çok fazla bir şey yoktu diyebilirim.
Hıı. Hı hı. Harika. Hı hı. Hı. Hı hı. Hıı, hıı. <chuckles> He he. E, yani. Hı hı. E, tabii farklı sezonlar. Farklı his. Hı hı. Peki, bu, hani, senin, eee, bireysel değişimin, gelişimin açısından oradaki deneyim şimdi burası, hani, sanki şey diyorsun ileriki bir yaşta doğru zamanda belki partnerli o o öyle bir niyetin var mı tekrardan ya da yi bu yeni dönüşten sonra gene bir şehir çok gelmeye başladı mı acaba? Iıı <giggles>
I hı. I hı. I hı. Evet. Çok istiyorum. <chuckles> Eee, şehir şu an güzel. Şehir her zaman çok geliyor ama hani, hepsinin bir kendi zorluğu var orada olmanın da burada olmanın da. Şu anda seçtiğim zorluk şehrin zorluğu çünkü öteki biraz daha katlanılmaz duruma gelmişti tek başına olunca. Eee, evet, yine yapmak istiyorum, çok istiyorum tekrardan gitmeyi ama biraz daha ilerideki yaşlarda. Sanırım hayattan birazcık daha elimizi eteğimizi çektiğimizde, eee, yapabileceğimiz şeyler bunlar.
Hı hı. Hı hı. Hı. "Zamanı gelince," diyorsun. Aynen, yani insanların belki dönemsel farklı ihtiyaçları oluyor. "Senin de bu dönemine göre tekrardan değişebilir," diyorsun. Peki, o, eee, sebze meyve, işte, e eee, dağ ya da süs bitkileri vs. orada, hani, "Onu koyayım, bunu çıkartayım," nasıl oluyor o işler, nasıl, ııı, keşfettin? Iıı
Evet. I hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Emm, nasıl keşfettim? Yani b bir toprak olunca bilmiyorum. Orada, hani, zaten insan bahçesini güzelleştirmek istemez mi? Hani, bence içimizden gelen bir şey bu yaşadığımız yeri güzelleştirme fikri. Çiçeklerle başladı birazcık. Sonra "Neden sebze olmasın?" diye devam etti. Buraya geldiğimde de açıkçası hani eee, tabii ki çünkü gerçekten, hani, bahçene gidip o domatesi toplamak çok güzel bir şey. Eee, o farklı bir his.
Hı hı. Hı hı. Biraz da yiyelim. Hıı. I hı hı. <clears throat> Hı hı.

Evet, yazın özellikle, eee, eğer ki hava, hani, uygunsa, şartlar da uygunsa hemen kamp yapmaya gidiyorum, ııı, ve hamakta uyuyorum. Çünkü, hani, o çadırın içerisinde olmak bile bana, hani kötü hissettiriyor. Oksijeni direkt içime çekmem gerekiyor, hani, herhangi bir tente olmadan.
A, çok hoş. A, harika. Hı hı. Hımm. Yani, üstünde gökyüzünün olması herhâlde, ııı, iyi geliyor. Açık hava.
Bayılıyorum ona. Çok seviyorum. Çok rahatlatıyor bence. Çok, ımm, duygusal anlamda da bence regüle ediyor tüm duygularımızı. Iıı, denge bulmasını sağlıyor ya da, işte, şu anda mesela bir köpeğim var. Sabahları onu yürüyüşe çıkartmaya insan normalde üşenir, istemez. Ben inan koşa koşa gidiyorum çünkü parka gideceğim, yeşil göreceğim, işte, o ağaçların arasından gökyüzüne bakacağım. Iıı, sanırım hani o doğanın dokunuşunu çıkartamam oradan.
Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Keyifle çıkartıyorsun. Hımm. Hı hı. Hı hı. Yani, ııı, peki, bu tabii ki senin bireysel olarak ama genel olarak insanlarda, hani, öyle bir eksiklik olduğunu düşünüyor musun? Çok fazla şehre hapsolduğumuzu, kaçamadığımızı ama bunun doğal bir ihtiyaç ya da sağlıklı bir, eee, ihtiyaç olduğunu hissediyor musun, yani, çevrende de?
I hı. Eee, hissediyorum. Tabii ki hissediyorum yani. Aslında şehir içerisinde yaptığım bir yürüyüş bile ağaçları gördüğünde beynin, hani, yürürken, ııı, yine duygularını yerine koyuyor. Hareket etmeyen varlıkları gördüğünde, yürüdüğünde. O yüzden, hani, özellikle çocukların ya da yetişkinlerin, ııı, gidip o dağ doğayla hani d dokunması, o taşa toprağa dokunması, hepsi keyif verici şeyler. Sana dersem ki mesela piknik, mesela, ııı, denize gitmek, bunların hepsi eğlenceli aktiviteler düşündüğünde. Kötü bir şey, negatif bir şey gelmiyor aklına.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Imm. Ent enteresan bir yorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kulağa kesinlikle eğlenceli geliyor ve hani da doğal ortamında belki, ha, çocuk gelişimi için de o zaman etkisi var mı diyorsun? Hani onlar da mı çok maruz kalıyorlar şehre, ııı, ya da şehirlerde yaratabiliyor muyuz doğal alan küçük parklarla vs?
I hı. Emm

Şeyi hissediyor musun peki? Hani orada kendi yaptığın domatesin tabii belki psikolojik bir etkisi vardır ama, lezzet olarak duygu olarak işte şehirde satın aldığın domatesle o domates arasında nasıl bir fark var?
Hı hı. Hı hı. <laughs> Eee, öncelikle o kadar kolay değil. Çünkü işte böcekler geliyor. Hani bir tane domates alacaksın ama o domatese harcadığın saatler. Hani gidip alayım diyorsun hani şu kadar parasını vereyim alayım ama orada yaptığın sana verdiği emek Değil, değil. Iıı, marul yetiştiriyordum mesela. Iıı, üzerinden sürekli gidip salyangozları topluyordum tek tek. Hani bir tarla to şeyim olsa marulum olsa böyle bir şey yapamam. 10 tane olduğu için gidip onları topluyordum. Eee, ama o kadar kolay da değil. Her zaman başarılı olmuyor ya da mesela brokoli ekmiştim. 1 tane brokoli alıyorsun, 4 ay bekliyorsun. Yani, çok Evet. Emek isteyen zaman isteyen bir şey hemen olmuyor.
Ha. Hımm. He, o kadar da kolay değil. Hı. Hı. Hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. O. Hı hı. Hı. Ha, uzun süreli, evet, evet. Pe peki hani o sürdürülebilir hayatı yaşamak için hani, ııı, deneyimin var gibi gözüküyor. Kendi birkaç bitkinle kendine yetecek bir hayat yaratılabilir mi? Yani psikolojik faktörünü yalnızlığı şimdilik geçersek, yani fiziksel olarak o üretim ve kendine yetmesi ve bir şey satın almamak gibi bir hayat olabilir mi? Hani domates, brokoli artık. Hı.
Hı hı. Hı hı. I hı. I hı. <tsk> Emm, aslında Yani çok kısıtlı olur. Çünkü dediğim gibi hani çok büyük bir alanın olması lazım her türlü sebzeyi ya da meyveyi ihtiyaçlarını yetiştirebilmek için. Ama takas yöntemiyle olabilir. Örnek veriyorum ben do domatesim varsa komşumun da salatalığı varsa, öyle bir şey olabilir. Ama yine gördüğün gibi başka insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunu düşündüm. Kendi kendine tarımsal anlamsal anlamda yetmek çok zor. Çok zor. Iıı, göçmen toplumlar
Hıı. Hı hı. Ha, enteresan bir fikir. Hı hı. Hıı. Çok zor. Ya da daha kısıtlı bir şeyde kalıyor herhâlde yani her şeye erişimin olmuyor. O da yeterli olmuyor herhâlde. Peki, ııı, hani hayvancılık gibi bir şey düşündün mü? Hani, ııı, şey bitkilerin yanına bir de işte yumurta, tavuk vs. o tarz, <chuckles> ııı, şey. Hımm. O da mı zor?
I hı. Mümkün değil, yok I hı. Eee Düşündüm ama sabah erken kalkmak, yani sabah 07.00'de ötecek o horoz. Tavuğum varsa horozum da olması lazım ve her sabah 07.00'de kalkmak istemedim. Aklıma ilk gelen fikir buydu. E evet hani hayvanlarım olsun, yumurtam olsun ama sabah erken kalkmak istemiyorum. çünkü köpeğim vardı mesela havladığında
Hı. Hı hı. Hı. Hı hı. <chuckles> Sabah uyandırmayan tavuk olsa, ııı, o zaman alabilir miydin yani? <chuckles>
Vars o o olduğu zaman geri dönüp tavuk almayı düşünebilirim evet ama onun dışında bir hayvancılık girişimim olmadı. <chuckles>
<chuckles> Aynen, belki o başka bir deneyimdir. Aynen, denedin mi diye merak ettim. Eee, peki biz şimdi, ııı, şehre döndün biraz özlüyorsun. Ama şehirde de, emm, balkonun mu var? Gene küçük bir, eee, ortam yaratabildin mi kendine ya da kaçabiliyor musun doğaya olduğun yerde?
İii, yok, yok. I hı. Evet. I hı.